Hıı, çok güzel. Hı hı.
Ben, ilk önce bir merak ettim, merakla içeriye bir daldım. Sonra bu merak yavaş yavaş şeye dönüştü, eee, işe dönüştü. "Ben bunu yaparım." dedim.
A, harika. Hı hı.
"Ben, bunu nasıl yaparım, nasıl satırım?" dedi. İşte, dedi ki bana, işte, ilk önce, eee, "Doktorlar doktorlara ulaşman lazım." dedi. E, zaten daha önceki yaptığım işlerde de insanlara ulaşmanın, eee, yü kısa yollarını bildiğim için ben, kesinlikle ve kesinlikle, ben de doktorların böyle daha çok vakit geçirdikleri, doktorların ilgi alanlarının oldukları yerlere doğru kaydım. Yavaş yavaş, ya yavaş yava
Hıı. Tabii, deneyimin de var. Hı hı. Evet. <chuckles> Çok güzel. Aslında hep, böyle, yollarını kendin bulmuşsun. Bir şekilde, hani, insanların seni yönlendirdikleri ya da işverenlerin, eee, sana olmanı gerektiğini, eee, söyledikleri yerde kalmamışsın. Hep kendine, böyle, kısa yollar yaratmışsın, farklı a dı departmanlara temas etmek istemişsin. Hep bir şekilde aslında kendi, eee, görev tanımını da kendin yaratmışsın, yani, zaman içerisinde. Peki, bu işverenlerin tarafından nasıl karşılanıyordu senin bu, eee, inisiyatif alan tavrın?
Evet. Kesin Yani, kısa süre içerisinde aldığım terfilerden ötürü <chuckles> işverenlerim beni çok seviyordu. Çok seviyordu ve kaybetmek istemiyordu hiçbir zaman için de. Ya, hâlâ da konuşurum, hiç hiçbir işverenimle kötü ayrılmadım, biliyor musun? Yani, şey işveren kötü olsa bile, eee, çalıştığı firmadaki bazı insanlara mobbing uygulasa bile, hani, yine ben ortaya girerdim, aracı olurdum ve, hani, iyileştirmek için elimden gelen her şeyi yapardım çünkü ben bu, işte par ben, bu işten para kazanıyorum, bir emek harcıyorum, eğer, eee, çalışan işten kaytarıyorsa ve, eee, bunun gibi bu tarz işler yapıyorsa gider onu uyarırım, 1 uyarırım, 2 uyarırım, 3 uyarırım. Eee, baktım, hani, kendi işini bana ça yaptırmaya çalışıyor, onu yapmaya çalışıyor. İşini yapmazdım, o o işi yapmazdım. O iş, eksik olduğunda, eee, işveren ondan sonra gelip hesap sorardı, eee, "Bu neden böyle oldu?" diye. Ben de tek tek açıklardım, ben kendi sorumluluklarımın hepsini yaptım ama bazı E Tabii, tabii.
Hıı. Zaten evet, oradan belli. <chuckles> Evet. Hıı. Çok güzel. Iıı. Çok iyi. Hı hı. Evet. Hı hı. Harika. Hı hı. Peki, eh evet, hı hı. Bu, eee, süreçte, böyle, hiç karşılaştığın olumsuz şeyler oldu mu? Yani, eee, senden kaynaklı ya da, hani, böyle, eee, işleyişini tam oturtamamış işletmelerden kaynaklı ve senin orada bir, emm, eee, kendiliğinden bir, eee, sorun çözme, eee, becerisi geliştirdiğinden ötürü, eee, bu durumu iyi bir şekilde yönettiğin var mı örnekler?
Yani, var. Eee, bir gün, eee, hangi işteydim